Caranya gini sih sebenernya kadang-kadang kalo remaja ini kan, mereka tuh baru mau dengerin kalo kita tuh, kan kalo kita tuh k kalau kalau mereka tuh ngerasa ada di bagian yang sama dengan kita gitu, kita bisa membaur dengan mereka gitu kan, kita memposisikan diri kita sebagai remaja juga gitu, bukan antar ya, buka rangkul, iya. Bukan a kayak, eee, senior dengan bawahan gitu kan. Mereka tuh mau dengerin kalo kita tuh, gitu sama mereka. Caranya ya, agak, bisa dibilang susah juga kan karena merek mereka memang remaja ini, masa-masanya mereka tuh, mmm, bisa dibilang bandel gitu kan.
Oh, jadi Iya, jadi semacam merangkul nggak sih, Kak? Mhm, betul. Susah banget ya ngasih taunya ya?
Heeh, jadi Iya, paling kita ngasih taunya itu, kayak, kasih tau pengalaman kita aja gitu kan, eee, "Aku juga dulu waktu di umur kamu itu, ya suka main HP juga tapi aku ngerti gitu kan kalau kesehatan mataku penting," gitu kan iya, "Ada masa depan yang aku pengen capai," gitu kan, "Kamu mau gak, nanti di masa depan," gitu kan, "karena matamu minus gitu, kamu gak bisa masuk polisi, masuk tentara misalnya," gitu kan, "kamu pengen jadi jadi polisi kan," iya iya, gitu kan ya, contoh aja sih gitu sebenarnya, dan mereka biasanya bakal mau ngerti sih kalau kita
Nggak berlebihan ya main HP-nya, gitu. Iya, kalau cita-citanya ke situ ya.
kalau kita kasih tau pengalaman kita iya, sebagai remaja juga heeh.
Cara ngasih taunya, iya, betul. Tapi ada nggak sih, eee, orang di sekitar Kakak yang apa ya kayak kelihatan nih tanda-tandanya udah bahaya gitu bukan soal kacamata doang ya kayak mungkin, entah tantrum atau apa gitu ada nggak sih di sekitar Kakak?
Heeh. Tantrum ya?
Kayak misalkan, tiba-tiba nggak dikasih HP nih di sama orang tuanya diambil terus tiba-tiba tantrum gitu, jika iya, kayak gitu ada gak sih kayak gitu? Itu kan bukan soal kacamata doang ya kalau kacamata kan itu akibatnya gitu kan, e efeknya gitu, tapi kalau misalkan tantrum itu ada gak sih, yang sampai teriak-teriak gitu?
Heeh oh, tau tau kayak sakau gini ya, <chuckles> oke, heeh, iya, tau tau tau. Iya iya iya, heeh heeh. Iya iya. Anget nggak? oh, banyak gitu sering yang aku denger dari tetangga-tetangga juga kan, anak-anak tetangga gitu, eee, dia main HP udah kelamaan kan terus ibunya tuh udah udah, eee, udah muak gitu kan terus langsung diambil aja HP-nya itu kan dari tangan dia pas pas dia lagi main nih kan.
Sampai muak ya. <chuckles>
Iya, pas dia lagi main game online ini kan, kan tau sendiri game online tuh kan gak bisa diberhentikan kan, tau kan? Iya, gak bisa di-pause.
Oh, memang biasanya bia m main tuh yang apa ya, yang anak-anak zaman sekarang suka tuh apa sih? Yang sampai bikin orang sampai lupa waktu gitu?
Mobile Legend. <chuckles>

Oh, Mobile Legends. Tahu tahu.
Mobile Legends naik. Kayak gitu, kan, gak bisa di-pause itu, kan, Mobile Legends. Nah, ini tuh, aku liat waktu itu, kan, HP si adek itu langsung direbut paksa aja sama ibunya uda ibunya udah muak karena ki ak ya, pasti, kan, reaksi pertama, kan, dia langsung berusaha ngambil balik, kan, tapi ibunya, ya, lag kayak langsung lari aja gitu, kan. Terus, langsung dikunciin aja dia, tuh di di luar, gitu biar gak bisa ngambil HP, gitu. Iya, karena dia udah ngamuk-ngamuk gitu kan. Terus akhirnya dia gedor-gedor pintu gitu, kan. Nangis-nangis dia. It terus ngucapin kata-kata kotor juga gitu setelah itu. Sa lucu sih, lucu, tapi sedih juga.
Mmm. Oh, sampai dikunciin. Oh. Mmm. Oh, berarti efeknya bahaya juga, ya, untuk anak-anak seumur mereka, gitu.
Iya., sih, sebenarnya, heeh. Kecanduan mereka.
Tapi mhm, betul. Tapi ada nggak sampai yang ngebanting HP karena dilarang, gitu? Soalnya sering kan pasti ngeliat di medsos, gitu, yang anak-anak suka tiba-tiba di, eee, ambil HP-nya pas lagi main game, itu, tuh, tadi, apa, Mobile Legends. Nah, itu ada nggak sih yang sampai banting HP-nya atau diinjek HP-nya atau apa, gitu, itu soalnya aku pernah lihat, kan, di medsos, gitu, ada gak?
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Sejauh ini, sih, belum liat sih sampe yang dibanting gitu HP-nya, belum pernah, gitu. Tapi pernah juga aku sendiri ngeliat-liat, eee, PlayStation tuh diceburin ke dalam kolam gitu gara-gara ke kelamaan main, kan. Si anaknya itu gak mau ngaji dia. Dia lebih milih milih main PS, kan. Udah udah kelewatan, kan. Bapaknya udah dah
Oh. Oh, gitu. Tapi emang main PS juga, kan, sama, ya, waktu maksudnya nonton, gitu, kan, maksudnya iya, layar juga. Oh, itu bikin candu juga, ya, main PS ya.
Sama aja. Layar juga, kan. Layar juga. Iya, heeh, bapaknya tuh udah kesel kayaknya. Iya. Papanya itu udah kesel, kan. Akhirnya bapaknya itu <chuckles> udah ambil aja PS-nya itu, kan. Terus aku liat, kan kan, ada kolam nih, kolam ikan, kan, depan rumahnya itu, kan. Aku liat, langsung diceburin aja sama bapaknya PS-nya itu, kan. Terus, anaknya itu ngeliat kayak langsung nangis-nangis gitu kan. Mohon-mohon sama bapaknya, am a "Ambil dong ambil dong." Gitu, kan. Bapaknya udah
<chuckles> Iya. Oh. Iya, dong. Pasti, ya. Soalnya, kan, kita enggak tahu, ya, mungkin itu hasil dari uang ngumpulin waktu, eee, acara sunat, kah, atau gimana? <chuckles> Iya, benar benar. Sedih banget, sih, pasti. Tapi itu tapi mungkin memang, eee, itu jadi salah satu, apa, ya? Kayak, ini udah dikasih tahu gitu dari omongan, gitu. Terus dari peringatan-peringatan gak didengerin, gitu. Jadi, mau gak mau orang tua, pakai cara yang kayak gitu, ya, biar mereka, tuh, denger, gitu.
Iya. Bisa jadi, ya, bisa jadi hadiah waktu sunat gitu, kan, segala macem, lah. Bapaknya kayaknya udah kalap gitu, kan. Heeh. Mhm. Iya. Heeh heeh. Sebenernya gak bisa membenarkan juga, sih. Iya, emang kita perlu keras, kan, tapi sebenernya tindak-tindakan yang kusebut tadi itu, sebenernya gak aku nggak bisa membenarkan juga. Karena destruktif gitu, kan, dan itu, tuh, sebenernya gak baik, gitu, buat mental anak gitu, kan. Itu, kan, menimbulkan luka juga buat anak, gitu. Menanamkan pikiran bahwa orang tuanya itu kejam gitu, kan. Gak ada belas kasih, gitu.
Kayak perlu keras, gak, sih? Kadang, ya. Iya, benar, sih. Benar banget. Mmm. Iya, padahal kalau padahal sebenarnya ini udah peringatan terakhir, gitu, ya?
Iya. Sebenernya udah peringatan terakhir juga, kan. Jadi emang agak malas, sih, memilih pihak yang mana, gitu.
Iya, benar.